Mmm. Ya, kalau maminya saya sibuk, eee, terus dulu dulu deh, sa istilahnya begini, dulu tuh saya s enggak sibuk-sibuk banget, tapi sibuk kerja lah gitu ya, terus kalau ini saya, eee, ada motivasi karena saya mau ngurusin badan gitu ya, terus saya nge-gym gitu nge-gym gitu kalau kalau nggak nge-gym gak enak gitu ya, kalau abis gitu tuh kayak perasaan tenang gitu, pulang pulang kerja kan stres, udah abis gitu nge-gym, terus pulang mandi, terus tiduran kayaknya enak gitu, kayaknya perasaan tuh udah tenang udah siap aja buat besoknya gitu loh. Jadi kalau ada stress apa-apa juga saya lari paling, saya nggak apa sih, gitu-gitu ya. Itu bikin enak banget tuh pokoknya. Iya, pengalaman saya sih kayak begitu aja sih, cuman kalau maminya, eee, kalau lagi waktu itu kan kuliah juga, kerja juga, punya anak, punya suami, itu kan sibuk banget, nah s saya emang nggak pe nggak ngap bisa ngapa-ngapain, a nggak ada pikiran stres, jadi pikirannya abis dari ini mau ngapain? Mau ngapain? Habis in habis kerja, pulang masak buat suami sama anak, terus udah habis git eh, habis gitu belajar, terus anak nanya ngerjain PR, bantuin, itu udah super sibuk gak ada pikiran olahraga, heeh, mhm.
Heeh. Gimana? Mhm. Mhm. Mmm. Mhm mhm. <laughs> Iya. Heeh heeh. Ah, iya iya. Mhm. Heeh heeh. Mmm. Mhm. Mmm, mhm. Iya iya. Mhm. Mhm. Mmm oke. Mhm mhm. <chuckles> Oke. Wah ternyata banyak ya itu, eee, kerjaannya gitu kan jadi, eee, sulit gitu ya buat meluangkan buat olahraga gitu.
M Aduh banyak banget. Mmm, itu itu hmm. Mhm, mhm.
Ah kalau misalnya aku sih, heeh, olahraga tuh ternyata, e bisa membantu menyeimbangkan hormon gitu ya Kak yang ada di otak, kayak tadi gitu kan, eee, endorfin terus ada yang namanya tuh, eee, serotonin sama dopamin juga gitu kan. Karena kan, eee, yang semuanya itu punya pengaruh besar gitu hormon itu tuh terhadap suasana hati gitu kan, ya selain itu sih heeh, olahraga juga kan bisa jadi waktu buat, eee, ya seenggaknya menjauhkan sejenak tuh dari kegiatan gadget gitu kan. Terus tekanan heeh, tekanan juga.
Heeh. Hmm hmm, heeh heeh heeh, betul. Heeh. M heeh heeh, iya. Heeh, ah. Betul sih. Heeh. Heeh. Iya, oh. Heeh, ya tapi kalau kalau dalam posisi saya dulu uh enggak ada, Mbak.
Heeh. Gimana tuh?